У меня есть родственник. Это моя мать. И моя мать обладает каким-то набором, а, техник, чтобы выводить меня из себя. Вот, но я хочу научиться не выводиться из себя. Я хочу, чтобы её вот эти вот, э, наработки не работали.
Понимаю.
Какая у нас обычно ситуация? Допустим, я говорю: "Не корми, пожалуйста, собаку чересчур. Ей это не идёт на пользу здоровью". Ну, то есть, знаешь, у собак нет стопора, сколько им надо съесть, она может положить просто вот гору корма. У собаки начинаются проблемы с желудком и так далее, с ним тяжелее гулять. Вот, а собака дорогая, и, в общем-то, ну, и жалко собаку, и плюс это ведёт к тому, что надо ходить к ветеринару. В общем, проблема понятная, я её как бы с логической стороны пытаюсь решать. Просто: "Мама моя любимая, давай, пожалуйста, мы не будем мучить собаку", да, Такое вот, такая проблема.
Да. Точно. Да.
Вот на что мне отвечают: "Ой, конечно, давай не будем. Да, ты в интернете это узнал? Круто. А я не знала это". И на следующий день у собаки в очередной раз громадная миска корма лежит. Вот. Я опять захожу с этим разговором, говорю: "Вчера же разговаривали, было ж такое". Вот. Мне могут вообще сказать, что мы вчера об этом не разговаривали.
Понимаю.
И вот тут я как бы, если честно, я не понимаю: человек игнорирует просто, чтоб делать, как он хочет, или это уже возраст, и это уже просто надо принять и простить. Вот. И второе как-бы вот, ну, что-то из этого было б классно обсудить. Вторая вещь- это вот как не выходить из себя. Просто, если я выйду из себя, да, то я буду считать себя как бы потом день, 2, неделю плохим человеком. Потому что, ну, сказать каких-то таких, может, громких, не самых приятных вещей родителю- это всегда для того, кто сказал, э, как бы, часто проблема, а не для родителя. То есть, ну, совесть грызет в общем, если я становлюсь вот злым и это говорю. Давай это как-то пообсуждаем. Может, я просто выговорюсь. А если сможешь, подскажи что-нибудь. Было бы классно и то, и другое получить.
Н-да. Понимаю. Да. Конечно. То, что ты сейчас мне описал, это на самом деле очень изматывающая ситуация. Это вообще очень больно, и то, что тебя это выводит из себя, а абсолютно объяснимо. Тут, правда, не про несдержанность, я думаю, и не про "ты слишком остро реагируешь". Тут, я думаю, что просто про то, что тебя обесценивают и постоянно, э, дёргают вот э, вот эту реальность. А это бесит. Это бесит даже самых спокойных людей. И, э, знаешь, когда человек говорит вот это: "Да-да-да, я не буду её кормить", а потом: "Я такого не говорила" или "Мы так не договаривались". Это очень сильно подрывает опору. И, конечно, это очень, очень обидно. И
Мгм. Мгм. Да, я за секунду завожусь вообще. То есть, э, я спокойный, как будто бы человек во во обычно, более-менее спокойный, знаешь, такой не самый спокойный, но, м, как бы держу себя очень часто в руках там, где другие психанули. Но вот эти ситуации- это как будто моя вот, э, ахиллесова пята. То есть
Да. Да.
мне и собаку жалко, и договориться не могу никак. И, то есть, бывало, я, знаешь, я даже печатал какие-то статьи из интернета, ну, в попытках хоть как-то, знаешь, что человек, может быть, к напечатанному тексту с уважением отнесётся, потому что его написали другие люди, а не я, вот зайти с этой стороны. Не, всё равно, откармливаем собаку, чтобы у неё было ожирение, чтобы она быстрее состарилась, а я люблю этого пса, я не хочу, чтоб такое случалось.
Понимаю. Конечно. Да, я я понимаю тебя, конечно, эт это очень сложная ситуация и тонкая ситуация. Ты переживаешь за собаку, а, и и не хочешь снова, э, в то же время, влететь в конфликт с мамой и остаться с ощущением, да, что тебя вот перекрутили и опять либо сделали виноватым. Да вообще очень сложно, когда тебе не слушают, вообще не слышат даже. И, м, это правда сложно, потому что тема заботы плюс вот этот контроль, а, плюс "я лучше знаю" по типу, да, почти всегда, да, взрывоопасно.
Да, да, тяжеловато. Ой, это ужасная вообще фраза. Уже уже сразу противно.
Конечно. И, э, это очень сложно и вообще всё это переживать. Я тебя в прекрасно понимаю в этом. И слушай, можешь, пожалуйста, вот сказать. А, вообще ты хочешь предотвратить, а, эту ссору, а, в общем или ты хочешь добиться только то, чего, ам, ты хочешь именно от мамы, чтобы она, а, не перекармливала собаку? Просто ты хочешь это, э, любым способом сделать или всё-таки, знаешь, ам, остаться и в хороших отношениях, и добиться своего?
Если честно, я хочу хоть какого-то решения этой ситуации, потому что мне кажется, что мои навыки общения, ну, вот с этим человеком не работают. То есть я могу договориться с кем угодно, но не с ней. Поэтому я выслушаю всё, что ты предложишь.
Понимаю тебя, конечно. И <grunts> я вот хочу сказать, что, а, ты не обязан как-то, я думаю, вот переубеждать маму, а, и доказывать свою правоту. И, м, то есть сохранять вот этот идеальный тон, когда тебя, э, путают. Иногда я думаю, что лучшее спокойствие- это не углубляться. Я я думаю, ты умее ты, конечно, э, м, имеешь вот это право злиться, уставать, защищать свою реальность. Это человеческое чувство, это совершенно нормально. И это не делает тебя каким-то там плохим.
Мгм.
И, конечно, твоё переживание за соб за собаку- это абсолютно поня э, понятное переживание. И вот, э, м, знаешь, хочу вот тебе вот тут ещё уточнить такой момент: а, можешь ли сказать, а, м
Давай.
вот ты проговариваешь, может быть, фразу такую про себя: "А, м, вот если я продолжу дальше этот конфликт, а, станет ли, э, понятнее, э, или вот легче через, э, э, 10 минут?" То есть, а, м, приведёт ли он к чему-то уже стоящему? <grunts> Ты, э, сдавался посреди разговора с ней, или ты по ож и на сей день, э, ищешь, э, как бы в этом уже какой-то выход из ситуации, или уже, м, м, ни не можешь понимать, э, приведёт это к чему-то или нет?
Ну, в основном я понимаю, что это ни к чему не приведёт, вот. Но я также понимаю, что мне всё ещё жаль собаку. Так что Я не все разы стал это говорить, я стал меньше об этом говорить. Но если вдруг я приду там, допустим, не в самом хорошем настроении, опять увижу, как, э, собака не может никак от миски отойти, потому что там не 100 грамм, а килограмм.
Понимаю.
Вот, я вижу вот эти вот, знаешь, как триггеры у меня срабатывают. Этот корм, который валяется вот вокруг миски, вот эта собака, которая маленькая, но ест так, как будто она громадная овчарка, вот, э, то я могу снова опять в этот разговор влипнуть, хотя да, заведомо уже понимая, что опять будет: "Я не знала, я не думала, не было такой информации, мы об этом не говорили",- ну, вот это всё. По-моему, газлайтинг это щас даже называется, термин такой придумали.
Да. Да, есть такое. И, м, конечно, ты не придираешься, и ты не ищешь вот этот вот повод. Э, ты просто беспокоишься о живом существе, и это здравая позиция. Очень часто в таких историях, я думаю, вот злость возникает не из-за корма, а как раз таки из-за того, что, э, м, тебя, ну, не воспринимают всерьёз. Просто заботу вос воспринимают как, что ли, какую-то критику. И вот это обесценивание, оно просто пожирает тебя изнутри, и поэтому и трясёт. Это не про еду, это просто про границы. Обычные границы, которые не учитываются. И, э да.
Да да. Я я согласен, да. Да, это именно так. То есть это очень хорошо описывает мои ощущения в этот момент, что, ну, как можно вот 5 раз, когда всё обсуждено, сделать всё то же самое? И вот, э, да, чувствуется, что как будто вот Ну, то есть мы ограничили какую-то территорию- и вот опять на неё зашли. Вот зачем-то. Непонятно зачем.
Понимаю. Да. Конечно. Я, знаешь, могу, может быть, дать тебе рассмотреть такой вариант. Может, поможет, вот, как сказать маме, чтобы, э, нь знаешь, и не разжечь конфликт, и, э, м, как-то, может, э, выйти, э, наконец-то в понятную ситуацию и разрешение конфликта.
Давай, конечно, послушаю с удовольствием.
Вот, допустим, я думаю, знаешь, п может помочь, э, говорить не с позиции: "Ты делаешь неправильно". Это сразу может включить защиту у мамы, а, чтобы, знаешь, опять как как-то это всё опровергать. Э, можно наоборот попробовать, м, через заботу и факт. Как бы не словами: "Ты его перекармливаешь" и или "Ты вредишь опять собаке, что ты делаешь". Я думаю, может быть, получится, э, лучше сказать: "Я переживаю за его здоровье". Ветеринар сказал, что ему нельзя больше нормы. А, если нет ветеринара, то можно попробовать: "Я заметил, что ему тяжело, он стал вялый и набирает вес. Мне очень тревожно, э, за его жизнь". То есть, м, вот как думаешь, такие фразы могут, да, помочь, или, э, ты уже пытался нечто подобное сделать?
Так. Мгм. Я понял идею. Я, в основном, наверно, да, э, работаю так с в разговоре с мамой, что она закрывается. Я это прям вижу. Так что слова я подбираю не те, что надо, вот. Но в таком смысле, наверно, не пытался, да. То есть я, наверно, заходил больше из того, что вот ты сыну своему обещала, вот кем я и являюсь, да, вот, э, ты не выполняешь. И да, скорее всего, к сожалению, ей абсолютно всё равно, что я являюсь её сыном, то есть я, возможно, маленький мальчик в её голове, которого слушать не стоит, и вообще, что он может полезного сказать.
Да.
Вот, поэтому от она и не слушает. Да, то есть мне нужны вот такие, э, люди со стороны, наверно, которых она будет уважать. Ну, вот как ветеринар, например. И я думаю, да, совет может сработать лучше, конечно. Спасибо тебе большое. Мне стало приятнее как-то, душевнее, спокойнее.
Понимаю. Да.
Ты сказала мне, что я не во всей ситуации виноват, и я прям это прочувствовал. Мне понравилось, потому что последнее время что-то казалось, что я виновник, э, как-то вот, что я не так что-то делаю, раз меня не слышат. Вот, и совет тоже крутой. Я попробую использовать вот эти авторитеты со стороны. Может, даже с телевизора кого-то там, кого она смотрит.
Да. "Герада". Да.
Надеюсь, сработает. Спасибо.
Да, спасибо тебе, что поделился со мной этим. Я надеюсь, что тебе стало хоть чуточку легче, и я желаю тебе сил и удачи в этом. Пожалуйста, береги себя.